Fíjate que me siento bastante frustrado por por el hecho de que, pues, la muchacha que me gusta, este, ya tenemos un tiempo saliendo, yo planeo, va todo muy bien, o sea, realmente vamos vamos bien, hemos estado platicando, hemos salido, y ya incluso un día salimos a la alameda y hasta nos agarramos de la mano, ¿no?, y demás, pero no se ha hecho oficial el asunto, ¿no? Pero hay situaciones que como que no me gustan, porque yo la tengo en en redes sociales. De hecho, ha sido como que mi
Okey. Okey.
¿cómo te explicaré? Ha sido como un principio que yo tengo, no tener a ninguna novia en redes sociales, porque ya he pasado por esto. Me quise dar la oportunidad de ver si es que ya me encontraba listo, pero la verdad es que no me siento listo aún porque luego, por ejemplo, sube fotos al Facebook y, no sé, le dan 100 likes, ¿no? Yo sé que ella es muy bonita.
Okey. Ujú. Ajá. Okey.
Pero de repente, sí hay personas que como que digo o sea, ya me ya me he llevado con sus amigos, incluso hemos salido a fiestas y todo, con sus amigos y demás reuniones. Pero hay personas que no conozco y que le ponen cosas como: "Estás qué guapa estás hermosa"
Okey.
O: "¿A qué horas sales por el pan?", o cosas así, ¿no? Y me pongo a investigar, ¿no? Y digo: "Estos, este, ¿quién es?". Y me pongo a atrofiar la cabeza y me empiezo a abrumar, ¿no?, y demás. Me hace pensar que son personas que a lo mejor en su momento, pues agregó, que le agregaron y ya les dio aceptar, no sé, no sé, no sé, no sé, no quiero sobrepensar las cosas, pero sí es algo que que que me da mucha inseguridad, como celos, porque no sé, los chavos que que le ponen ese tipo de cosas, pues, la verdad, son son chavos bastante atractivos, de un buen cuerpo, ¿no? Y demás, y y que se ve que son como de dinero. Entonces, no sé, me da me da cosa. Yo, por ejemplo, en estas en estas investigaciones que hice, me fui a a ver, ¿no?, los perfiles de esos <chuckles> muchachos, y me doy cuenta que ella también les da like, ¿no?, o me encanta. Entonces, digo yo: "Wao". Entonces, empieza mi inseguridad de que qué tal que a lo mejor cuando ya dejo de verla, este, se ponen a platicar por Messenger o por WhatsApp o por Instagram, no sé. Entonces, como que me me pone un poquito celoso la situación y no sé cómo hacerle. Por eso venía contigo, para ver si me daba salida alguna estrategia o algo, porque la verdad sí es algo que me está abrumando bastante.
Okey. Okey. Okey. Okey, primero que nada muchas gracias por compartirme tu situación. Eh eh, lamento por esta situación, pues, tan incómoda que que estás pasando, pero vamos a irla revisando para esperando que te logres sentir un poquito mejor y puedas pone llevar ciertas alternativas o herramientas que quizá te puedan ayudar. Eh, primero que nada, este, eh, me gustaría preguntarte, como para tener un poquito más de contexto de la situación, si esto que tú me compartiste lo has platicado con ella, si ya tienen alguna ul algún tipo de bueno me platicaste que apenas están saliendo, aún no es nada formal, pero si algún tipo de estas cosas que te generan inseguridad o así lo han platicado, eh, porque digo, bueno, la comunicación es clave.
Muchas gracias. Fíjate que no he tenido, no he tenido la oportun más bien, no he querido.
Okey.
No he querido porque no quiero mostrar este lado toxicón, este lado celosón, todavía. Eh, no hemos tenido una plática profunda respecto de cosas que nos puedan poner no mm, bueno, nos pueden poner celosos, no hemos tenido un un episodio así, ¿no? O sea, pues, si por mucho es, este, en por mensaje, por mucho, así ya mucho, mucho que siento ya exagerado que alguna vez tanto le dije como me dijo, fue que como que no le contesté rápido un mensaje, más bien que ella no me contestó a mí rápido un mensaje, y ella también algún día me reclamó algo. No, reclamó, pero me dijo: "Ay, yo pensé que te habías dormido o algo así", ¿no? A lo mejor un poquito pasivo agresivo, ¿no? Eh, pero pero hasta ahí, o sea, es lo más que me ha pasado con ella, de que yo sí le dije: "Oye, pues, ¿qué pasó? Te estaban buscando, me urgía contactarte". "Ah, es que se me juntó el trabajo, ¿no?, y demás". Y de la otra, pues, fue ella: "Oye, pensé que estabas dormido, algo así", le dije: "Ah, no, es que dejé el teléfono", y hasta ahí. Entonces, como que no me animo todavía yo a decirle, este, mm, no es eh, por ejemplo, las likes que vi, pues, son en fotos de hace 2 años, ¿no? Entonces, también, pues, no fue en mi tiempo, no me hace daño tampoco. Pero este muchacho, pues, sí le sigue dando, sí le sigue dando likes y me encanta y todo eso. Entonces, tampoco me gustaría que se tratara de algún ex novio o algo así, porque, bueno, al menos para mí eso no está bien, y sí despierta una súper, súper red flag, el hecho de que sigas teniendo a tus a tus ex novios no sé, al menos yo yo yo me man yo me manejo bajo principios, ¿sabes? Uno de ellos es "antes de comenzar otra cosa, tienes que haber cerrado tu pasado anterior". O sea, total, no puedes venir aquí a llenar vacíos, no puedes ve llegar llenar llegar aquí a a a de a actuar por despecho. O que aquí llegas en 0 y a darlo todo, y sin pasados. O sea, imagínate, o sea, tienes un tienes a tu novio y que tiene a su exnovia. Ay, pues no, ilógico, ¿no?
Okey. Ujú. Ajá. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Sí, claro. Bueno, pa para empezar me parece me parecería importante y y quizá, estos puntos de vista te ayudarían un poco. Eh, te sugeriría que que primero, eh, intentes, eh, fortalecer un la su relación o lo que lleven en base de confianza, oh, esto quiere decir a que platiquen más, vaya, creo que la comunicación es clave para que ambos conozcan sus puntos de vista y sus posturas ante la vida y ante las las relaciones, como tú ahorita me comentas, para mí es muy importante que no tengan a ex en ninguna red social y que se empiece desde cero. Bueno, creo que eso es importante que lo comentes con ella, para que pues ambos estén bien claros, hacia dónde se están dirigiendo y si si realmente les gusta a lo que se están sirig a dónde se están dirigiendo, porque muchas veces suelen darse por sentadas muchas situaciones o asumes tú y sobre piensas, y ella también asume y sobre piensa, y pues quizá ni va por ahí, y simplemente te dan problemas o se dan malentendidos, y eso cambia cuando se hablan, ¿no? Si ustedes platican y le dices: "Oye, mira, yo pienso de esta manera, para mí esto es importante, eh, no sé, tú qué pienses ante mi postura". Entonces, tú puedas decir: "Ah, bueno, puedo ser flexible en esto, puedo permitir esto. Ah, yo pensaba así, pero creo que tu perspectiva tiene mucha razón. Entonces, podría yo cambiar", eh y ver hasta qué punto, eh, cada uno es flexible y hasta qué punto no, y pues terminar de darse cuenta si son compatibles o no, ¿no? Y otra cosa es de que, pues quizá, eh, le le digas también: "Oye, ¿sabes qué?, yo soy celoso, ¿no? Es una característica de mí", pa más no quiere decir que por el hecho de serlo, sea un rasgo tóxico de tu parte, ¿no? O sea, eso también no tiene por qué dar darte inseguridad, porque, pues, los celos no son malos.
Claro. Por sup Claro, por supuesto, esto que comentas es algo que me enc me encantaría hacer, a lo mejor tener una mejor comunicación, porque por el hecho de yo pensar que nos seguimos conociendo, que es una etapa muy temprana en nuestro noviazgo, pero muy temprana, a lo mejor por ese miedo no quiero hacerlo, pero me parece que, pues, la comunicación y confianza es base de toda relación, ¿no? Entonces, yo creo que voy a voy a tomar en cuenta ese consejo que me das para poder hablarlo con ella y decirle y decirle y decirle lo que pasa. Y como bien comentas, ¿no?, esto me parece muy interesante, muy atinado de tu parte, muchas gracias por ese consejo. El hecho de poder hablar tal cual soy, ¿no?, poder decirles: "¿Sabes qué?, soy una persona celosa. Eh, soy una persona que sí trabajó en en sí misma, una persona que que ha podido trabajar sus celos, pero que, pues, no se curan, ¿no? Están ahí, los puedo controlar, pero pero pero soy así". Otra cosa que me gustaría hacer, no sé tú que op no sé si crees que sea buena opción, como que establecer mis límites, porque yo aho yo aprendí a eso, porque vengo de una relación muy, muy tóxica con una persona, y cuando me empecé a curar de esa persona, pues empecé a establecer límites, aprendí cuáles son mis límites y no ir más allá de ellos. Por ejemplo, lo de agregarla en el Facebook no fue mi idea, ella fue la que me dijo: "¿Cómo estás en el Facebook?", y yo se lo pasé, pero yo no se lo pedí jamás. Jamás, jamás, jamás. Entonces, ella fue la de la idea, no yo. Entonces, yo quisiera ver qué opinas si le establezco límites de que a lo mejor decirle que prefiero no tenerla en Facebook, para precisamente no tener eso. O sea, no es que yo le esté dando vuelta las cosas, ya lo afronté, pero no quiero pasarlo. Si ella es así después de que yo hable con ella y me dice: "Es que son mis amigos y bla-bla-bla, yo no le voy a decir que lo borre y nada, al contrario, ella es libre y ella sabrá. Yo no soy quién para estar detrás de alguien, ¿sabes? Ya no tengo edad para estar cuidando a nadie. Entonces, ¿tú crees que sea buena idea si yo le le digo que la quiero borrar de Facebook después de hablar con ella, después de establecerle y decirle que ya no la quiero tener en Facebook, porque son cosas que son detonantes a mis celos y que prefiero evitar? ¿Crees que sea malo decirle eso?
Claro. Yo creo que sería oportuno que primero valores, eh, la situación, o sea, valores con qué frecuencia aparecen estos celos y en qué si tipo de situaciones. Por ejemplo, tú me comentaste que fue por una foto de hace 2 años, si eso es el único motivo por el cual te has sentido, eh, celoso, quizá debas valorar si vale la pena, si quizá antes quieres conocerla más, antes de tocar, pues, un punto crítico o un parte aguas en su relación. Eh, si consideras que es un es un tema muy importante y que te está causando mucho conflicto e incomodidad, claro que no dudes en marcar un límite y y hacérselo saber, y decirle: "¿Sabes qué? Estos son mis motivos. Eh, este tipo este tipo de situaciones me detonan este tipo de sentimientos, y no me gustaría me gustaría que nos fuéramos por este otro camino", y creo que no sería ningún problema, ¿no? Quizá ella te responda: "Ah no, a ver a eh, te explico", y y te da otra respuesta, y entonces sería muy oportuno. Yo yo confío en que vas a hacer lo correcto, confío en ti, en que vas a escucharte y y y también escucharla a ella, y vas a hacerlo muy bien.
Muchas gracias, de verdad, por estos consejos que me das. Sí, son son es como verlo desde otra perspectiva, ¿sabes? Como desde otra desde desde diferentes aristas a la que yo solamente tenía, donde nada más veía una posibilidad de hacerlo, tú me estás dando 2 o 3 opciones que, pues, la verdad, no se me habían ocurrido, te soy bien honesto, y me parece que sería bueno ponerlas en práctica. Me gustó mucho esto que me comentas de de empezar a a a valorar la situación, ¿no? A valorar, en vez de como que ir de golpe y por impulso, valorarla, hacer como un análisis, pensarlo y después buscar las palabras correctas en cómo decirlo para, pues, para que no creemos ahí un ambiente hostil. Muchísimas gracias, de verdad, por tus consejos. Te agradezco un montón, de verdad.
Sí, claro. Sí, claro. No, muchas gracias a ti por compartírmelo, sabes que cuentas conmigo.